<smacks lips> Ikaw, ano yung madalas mong reaksyon?
Ako naman <smacks lips> syempre 'pag alam mong masarap talaga yung pagkain matutuwa ka lalo na't maramihan. Alam mo yun 'pag birthday inimbita ka ng, 'di ba, relatives mo, kapitbahay tapos pag oo, di ba? Pinatikim ka ng bago talagang <grunts> pagkain yung kakaiba, tapos pagtikim mo masarap ayan di ba mapapa-unli ka dun unli-kain, di ba? Ah, pag ganyan, lalo na't, 'di ba, hindi mo pa hindi 'di ba, first time mo siya natikman. Eh, maraming mga instances na ganon di ba, kasi 'pag mga handaan talaga sa, 'di ba, dito satin sa Pinas yung ibinibida talaga yung mga star yung talagang para sa pamilya na yun, eh, yun talaga yung mga pinakamasarap na mga pagkain. <smacks lips>
Mm. Oo, 'pag mga handaan. Mm. <smacks lips> Ah, oo. Mm. Tama. 'Tsaka, 'di ba, gusto mo siyang ano mm. Ayan, 'tsaka gusto mo rin siyang irekomenda, 'di ba, parang gusto mong iparanas din yung experience mo na, "Uy masarap 'to baka magustuhan niyo din.", 'di ba?
O 'yun.

Oo, ganiyan. Tapos minsan din alam mo 'yon, 'yong ewan ko kung na-try mo 'yon, 'yong toyo tapos may asukal tapos isasaw
Ano ba? Ay, oo, toyo, oo.
Oo, 'yong mangga sasawsaw mo do'n. 'Yan, 'yan 'yong pinaka favorite ko.
Mm, gano'n din gano'n 'yong sa sawsawan 'no, sa mga lola ko no'n. Pero hindi ko alam kung may asukal. Parang wala, toyo lang.
Ah, oo. Oo, toyo as as at asukal masarap siya. Baka gusto mong i-try.
Hmm. So, mahilig ka maglagay ng mga asukal sa mga sawsawan?
Ayan. Oo, mahilig ako. Ay, grabe.
Mhm, hmm. Ayan naku, bitin ako sa usapan natin. Hanggang sa muli, mm. Paalam.
Mm, nakakabitin. Oo, hanggang sa muli, mag-ingat ka palagi, ah.
Salamat.
Paalam.
Sige. Paalam.

Mm. <clicks tongue> Eh, ikaw ba ano naman yung kakaibang putahe na una mong ayaw, pero kinalaunan nagustuhan mo na rin?
Hindi siya putahe ta's sabihin na lang nating dessert. Oh, ito, ano siya, chocolate na maanghang. Grabe!
Sige. Mint, chocolate?
Parang ganun na parang may cherry siya tapos maanghang talaga, yung parang may chili, tapos cherry, tapos mapait.
Ah. Ah, so chocol sili chocolate ganon? Ah, hindi ko pa nasusubukan, yung mint kasi yung sa'kin.
Oo, mapait tapos, eh Ah, mint yung sayo, hindi siya mint, parang cherry ah, 'di ba tsokolate siya, tapos ang filling niya ay cherry, may ibang parts na may chocolate tapos maanghang na cherry. Imagine mo yun, na-imagine mo yun?
Cherry? Ah.
Oo.
Kakaiba yun, ah, hindi ko pa nasusubukan yun. So paano mo siya nagustuhan kung naaanghangan ka?

Ikaw ba paano mo tinatanggap 'yung mga gano'ng bagay?
'Yan sa mga gano'ng pagkakataon unang-una kasi 'pag may bagong luto excited ako, 'yun lang. 'Pag 'di ba 'pag na-e-excite tayo gusto nating tikman ng, alam mo 'yun, 'yung maramihan. Pero na-lesson learn ako na hindi pala dapat gano'n, 'di ba? Kasi 'di ba oo. Oo, kasi 'di ba iba kasi 'yun 'yung 'yung parang excitement na eto bago ito sa panlasa ko, baka okey talaga 'to. Tapos, isang araw na-realize ko lang, hala 'no ba't 'pag hindi ko magustuhan paano 'yun, kailangan ko ba talagang ubusin tapos 'di ba 'yung paghahanda, eh
Mm. Ayan sana all. Oo. Ay oo, dapat tikim-tikim lang. Hmm. <laughs> Oo, kumbaga part ng 'di ba ayaw naman nating magsayang ng pagkain.